Ah, ako? Ah, bukod sa pamilya ko 'no, ah, marami rin akong gustong ipaglaban, kahit yung sarili ko din, siyempre. Oo nga 'baga, ah, yung ano ko, yung passion ko, yung, <clicks tongue> ah, trabaho ko 'no at yung mga bagay na gustong-gusto kong ginagawa ko 'no, ah, handa ako handa akong ipaglaban yan. Ah, walang sinuman pwedeng kumontra diyan. <laughs> Ayan, parang oo, ayan, yan yung mga bagay na, handa 'kong ipaglaban kahit anumang oras 'no? At, ah, siyempre yung anak ko din at, ah mm, siyempre parang, <clicks tongue> siya ang siya nang ano ko, eh, siya ang aking kayamanan. So parang <clears throat> lahat ng ano, lahat kaya kong gawin para ipaglaban siya, 'no. So, ganun naman tayo 'pagka magulang 'no, so ayan.
Mm. Mm. Oo, totoo yan. Mm. Oo, totoo din. Mm. Mm. Oo. Totoo yan. <chuckles> Mm. Oo. Oo, yun yung talaga, 'no? Ah, lalo na ako nagsisimula pa lang, parang dun ko palang ngayon ko palang nararamdaman talaga yung mga gano'n importansya nun, na parang nag-iiba na yung mindset ko sa buhay dahil do'n, yung parang ganyan di ba? Mm. Mm, 'di ba.
Eh, yun, parang ako. Kasi nagbago na yung mga resposibilidad natin, may mga obligasyon na tayo, 'no, hindi nalang sarili natin yung iniisip natin, kaya ganun talaga. May magbabago at mababago talaga dyan, hindi mo talaga pwedeng isabay ang pagiging binata mo sa pagiging magulang mo kaya na galing bang dapat naka-handa oo. Ayan 'no. So, ah
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo, totoo yan. Mm oo. Ibig sabihin kasi no'n, me meron tayong pinag-lalaanan kasi, na di ba'y parang lahat ng ginagawa natin gi para sa kanila, eh. Siyempre, pinahahalagahan natin 'yon, eh, di ba? Kaya hindi tayo papayag na ano na lang, basta-basta may mangyari pu ipaglalaban talaga natin sila kahit anong mangyari, eh, di ba?
Mm.

Oo, tama yun. Kasi kayo yung nagsasama, eh. Hindi naman sila ang kasama niyo. <laughs> O, 'di ba? Parang kayo ang mag-partner, eh, hindi naman sila, eh. So, parang kayo ang masusunod diyan kung anong plano niyo, anong gusto niyong gawin, gawin niyo. Kung anong alam niyong tama, hindi dahil sinabi ni ganito, sinabi ni ganiyan, yun ang gagawin niyo, hindi. Mali yun. Kasi nagbukod nga kayo para magkaroon kayo ng sariling desisyon, 'di ba? Hindi para makinig sa iba. So, ayan, kaya yun ang dahilan. Kaya dapat yung mga nag ah, aasawa talaga, bumubukod. Kasi yun, para sa mga ganiyan. Hmm.
Yay. Mm. Kaya nga. Oo. Yes. Oo. Mm. Mm. Mm. Oo, yun kagandahan talaga, eh, 'di ba? Kasi parang 'pag nakapisan ka kasi sa magulang mo o sa magulang ng asawa mo, parang sila yung kumokontrol, oo. Kahit sa financial ma ma ma ma mangingialam 'yan sa financial, eh. 'Di ba, parang dami mong pinapakain sa bahay, 'di ba, kasama din sila. 'Di ba parang gano'n. At least kami ngayon, ah, at least kami ngayon, eh, nagagawa naman din namin ng tama at kahit nagsisimula kami, nandun yung goal namin na paangat yung mindset namin, 'di ba, parang gano'n.
Makikialam 'yan, eh. Oo, makikialam. Oo, mabigat 'no. Mm, tama 'yan at, ah, intindihin mo na lang din ang misis mo, bagong panganak pala 'yan pala 'yan 'no. So, mahaba-haba ang postpartum niyan kaya ano, pasensiya, ha. <laughs> Magpasensiya ka, mm. Danas ko 'yan. Hmm.
Mm. Mm. Kasi ay, oo. Talaga <chuckles> Oo, totoo yun. Hmm. <chuckles> Totoo 'yan. <chuckles> Pero sa tingin mo 'no, hmm, kailan dapat mo na lang palampasin yung isang laban na minsan siguro hinahayaan mo na lang, kung kailan kailangan ipaglaban talaga?
Hmm. Ah, sa'kin, ah, kung kailan ko dapat na lang palampasin? Siguro, 'pag maliit na bagay lang naman. Ka katulad niyan, yung sa sitwasyon mo, parang ganiyan din. Kasi dinanas ko din kasi 'yan, eh. Ah, pinapalagpas ko na lang. Eh, oo, sinasabi ko na lang ay, "'Wag niyo akong pakialaman. Alam ko ginagawa ko. Ka kahit kailan hindi naman ako lumapit sa inyo, 'di ba?" Sa u nagbibigay nga ng pera nanay ko sa partner ko dati ng palihim pa sa'kin, hindi pinapaalam sa'kin, eh. Kasi alam nila magagalit ako, eh, ayokong tumanggap ng pera sa kanila, eh. Oo, kasi pamilya ko 'to, eh. Akong bahala rito, parang ganun ako, eh.
Hmm, 'di ba, pa Mm. Mm. Mm, oo, ganiyan lagi. Mm. Oo, totoo 'yan. Diskarte ko 'to, kumbaga 'di ba parang ganun tayo, eh, 'di ba? Nakaka-ano lang kasi yun, eh, nakaka-ano ng ego natin minsan 'pag ano, na pinipilit na, eh, naiintindihan naman natin yung intensiyon na gustong tumulong pero siyempre 'di ba parang sa'tin, eh, gusto natin tayo mismo yung magpo-provide sa kanila, eh, 'di ba parang gano'n?
Solo. O, Hindi Oo, ganun. Kapag ano, 'yan, siguro mga gano'n kaya kong palagpasin. Pero yung mga mga siguro yung talagang pinapakialaman ka na, yung talagang inaano, kinokontra ka na. 'Yan, 'yan siguro talagang paglalaban ko talaga na ano, makikipagtalo talaga ako diyan. <laughs> Oo, bakit.
Thank you. Yun nga, eh. Oo. Oo. Mm. <laughs> Yung tipong ano 'no, makikipag-away ka na talaga, bahala kayo, eh. Etong gusto niyo, eh. Yung ganiyan, eh, di ba? Hmm, 'yan. Sige, maraming salamat. Maghahapunan muna siguro ako, ginutom ako, eh. <laughs> Mm. Sige. Maraming salamat. Magandang gabi rin.
Oo. Eh, ganun na nga. <chuckles> Mm. Ako rin ginutom mo ako sa usapan natin. Oo, sige at, ah, magandang gabi sa'yo, mm. Mm.

Tama. Oo, gano'n naman, kahit 'yung ano, partner mo din, di ba, ipaglalaban mo rin 'yan, 'yung pagmamahal mo.
Mm. Mm. Oo, totoo, ganiyan. Mm.
Mm. Ayan, so, ah, ano naman 'yung mga pinakaimportanteng bagay sa buhay mo na hindi mo kayang isuko? Do'n naman tayo sa bagay, sige.
Oh, totoo 'yan ano. Ako siguro ano, ah, kung meron akong mga bagay na hindi ko kayang isuko, siguro 'yung gitara ko. Talagang mm, hindi puwedeng hindi siya mawawala sa'kin kahit hindi ko siya masyadong nagagamit parang gano'n, hindi hindi puwedeng hindi siya mawala sa'kin kumbaga gano'n talaga. Napakaimportante, oo, talagang kasi parang 'yung gitara ko mahigit ano na, eh, dekada na 'yung tagal sa'kin, eh, kumbaga, i i 'yung pinag-ingatan ko talaga, eh, parang, para sa'kin vintage na siya, eh, 'yung gano'ng tipo. Mm, di ba? Mm, Mm.
Oo. Hmm. <clears throat> Hmm. Sentimental na. Aba, ayos, ah. Oo, isang buwan, isang dekada, ay maganda pa ba tunog niyan?
Oo, maayos pa rin. Naaayos ko parin naman laging bago 'yung strings niya, 'tsaka laging nalilinis, kahit hindi mada masyadong nagagamit lalo na't 'pag busy, di ba? Hmm, ikaw ba meron ka rin mga gano'n bang bagay na lagi mong iniingatan?
'Yan. Mhm. Oo. Po katulad no'ng may gitara din ako, at, ah, may piano rin ako 'no. So pero sabagay siguro na pinakaimportanteng bagay sa buhay ko ngayon, siguro sabihin ko 'yung cellphone ko, 'tsaka 'yung PC ko. <laughs> Kasi
Mm. Oo. <laughs>
Diyan ko gi kinukuha 'yung pangkabuhayan ko, eh, kaya importante talaga sa'kin 'yan, di ba? Kaya, ah, 'yun 'yung hindi ko kaya talagang isuko, kasi nandiyan ang aking ano, ah, pinagkakakitaan, oo.
Mm, totoo. Oo, oo. <laughs> Mm. Kabuhayan kum mm. Nandiyan 'yung buhay mo kumbaga 'di ba, parang gano'n. Mm. Mm. Pero ikaw ba may pagkakataon ba na ano, nagkaroon ng malaking laban para sa isang paniniwala o sa tao?
Mhm. Ah, para lang Um, sig
May kuwento ka bang gano'n?